Et dis-moi j'ai besoin un petit peu de tes conseils aujourd'hui, parce que, bah, tu vois, exprimer, heu, certains de de mes besoins, hem, c'est pas forcément simple. Heu, pour te donner un petit peu du contexte, tu vois, je j'ai eu un un petit souci enfin, un petit gros souci de santé, heu heu, il y a quelque temps en arrière maintenant et forcément, bah, les choses, heu, ont ont varié tu vois? Ont changé hein, depuis, heu, depuis ce ce moment-là, et heu, bah, ce que, hem, je pouvais, heu heu, éprouver auparavant n'est plus forcément, heu, à l'ordre du jour aujourd'hui, et hem, heu, comment dire? Heu, verbaliser tu vois? Mes mes nouveaux besoins, ma nouvelle façon de vivre à mon entourage, bah, c'est pas forcément facile parce que des fois j'ai l'impression qu'ils comprennent pas bien, en fait, et je pense que j'ai besoin de tes conseils ou tu vois, éventuellement, de d'astuces pratiques hein, que je pourrais mettre en place pour vraiment essayer, bah, déjà d'oser hein, le dire, parce que souvent tu vois j'ose pas et je prends sur moi et c'est pas forcément une bonne chose, puis bah pour être, heu, peu pour être entendu hein, aussi évidemment.
Mmh mh. N oui. Mmh d'accord. Heu, je comprends. Mmh. Mmh. Mmh, d'accord. Moui, bien sûr. Mouais, bah, écoute, heu, déjà je suis désolé d'entendre ça, et heu, je compatis vraiment avec toi, hein. Après, heu, bah, si tu veux, on on on va essayer d'en discuter déjà et heu, je vais te poser des des petites questions et heu, et et voir si on peut trouver une, heu, une solution ou des solutions ensemble. Heu, est-ce que tu pourrais me donner, hem, un un détail un petit peu plus précis, heu, d'une situation, heu, récente où c'est arrivé, par exemple?
Oui. Ouais, alors en fait suite à ce souci de santé, heu, bah, ma forme physique a un petit peu diminué, heu, et par exemple, heu, aujourd'hui, heu, il y a 2 facteurs, enfin il y a 2 choses que je ressens encore beaucoup. J'ai je peux vite être très essoufflée en fait, tu vois? Je j'ai du mal à à bien respirer comme avant, et heu, la 2e chose c'est que je peux avoir des baisses de tension assez brutales, donc je tombe dans les pommes, voilà, donc hem, en soi, c'est pas hyper grave, surtout que maintenant je j'ai compris quand ça arrive, donc heu, je je sais réagir, mais heu, ça peut être quand même un petit peu embêtant dans certaines situations, et par exemple pour te donner vraiment un un une situation très concrète, l'autre jour avec, heu, mon compagnon on faisait une randonnée en montagne et j'ai pas eu l'impression d'avoir énormément forcé, tu vois? Heu, voilà, on a fait, heu, 45 minutes, c'est pas, heu, c'est pas une grosse randonnée, heu, on a pas fait un effort, heu, surhumain, et pour autant en en arrivant en bas de la randonnée, et bah, pfuit! Je me suis, heu, voilà, je me suis écroulée par terre. Heu, et heu, et lui, bah, si tu veux, il le prend un peu comme une faiblesse. Alors c'est il a pas tort, ça en est une, mais heu, mais si tu veux, il fait pas forcément attention à ça.
Mmh d'accord. Mmh mh. Oui. Ah d'accord. Mouais. Oui, bah oui. Oui. Ouais. Bah, désolé Mmh, je comprends. Hem, est-ce que je peux te demander si tu as des signes annonciateurs avant que tu aies ces ces chutes de tension? Ou est-ce que ça arrive très rapidement?
Voilà. Alors ça arrive très rapidement, mais maintenant j'ai appris à reconnaître un élément, heu, particulièrement. En fait, c'est comme s j'ai j'ai des fourmis qui m'arrivent dans les mains et dans les pieds, tu vois? C'est le début de la chute de tension.
D'accord. Ah oui, ouais, ouais.
Donc heu, ça maintenant je reconnais et je sais réagir tout de suite, mais heu, l'anecdote dont je te parle, c'était, heu heu, j'avais pas encore tout repéré, tu vois?
Mouais, d'accord, je comprends, et hem, est-ce que tu as déjà eu cette discussion avec ton compagnon? À savoir, est-ce que tu es déjà est-ce que tu as déjà, pardon, vocalisé le fait que tu, heu, bah, avais eu des souc soucis de santé et que éventuellement, heu, ça pouvait arriver?
Ouais, oui, bah, oui, heu, d bah il le sait, puisqu'il m'a aidée à les traverser, hein. Donc il a été, heu, acteur aussi quelque part, heu, de ce moment-là, de de ma vie et si tu veux, heu, j'ai l'impression qu'il voit vraiment ça comme, heu, comme une faiblesse. Si tu veux, comme si j'étais pas, heu, heu, guérie ou, tu vois, enfin, mmh il il ouais, voilà, il le prend pas forcément en compte dans le sens où, bah, voilà, il y a il y a des petits trucs qui arrivent encore aujourd'hui et pour autant c'est pas hyper grave. Mais voilà, il le prend vraiment comme, heu, une vulnérabilité et comme si, tu vois, je, mmh, comment dire? He faisais pas, moi tous les efforts nécessaires pour aller bien.
Mmh oh, un truc à surmonter. Mmh mh. Mmh, d'accord, je comprends et je suis désolé d'entendre ça, mmh et que tu te sentes comme ça, hem, après, est-ce que tu as une, heu, une visibilité en termes de médecine. C'est-à-dire, hem, est-ce que les médecins t'ont dit qu'il va y avoir de l'amélioration? Ou est-ce que tu sais que ça va rester comme ça pendant très longtemps? Heu, est-ce que tu as des des détails à ce niveau-là?
Alors non, malheureusement ils savent pas, <laughs> ils savent pas ils savent pas si c'est passager, ils savent pas, heu, hem, si c'est dû au traitement, hem, en particulier, qui pourrait faire ça et que quand le traitement va s'interrompre, peut-être que ces effets-là vont s'interrompre aussi, heu, honnêtement, ils ont pas de réponse à m'apporter.
Mmh. Mmh. Mmh, d'accord, ouais, tu es un petit peu dans dans le brouillard, en en terme de de visibilité pour, heu, pour l'avenir, hem, alors je pense qu'effectivement, hem, ce serait bien d'avoir peut-être une autre discussion et que tu, hem, heu, que tu essaies d'expliquer à ton compagnon que, bah, justement tu tu ne peux rien y faire et que c'est pas, heu, quelque chose que tu peux contrôler et hem et qui est complètement indépendant de ta volonté surtout. Donc heu, c'est c'est un petit peu difficile, de, heu, de voir ça, quand comme faiblesse alors qu'on a aucun contrôle dessus. C'est pas comme si tu pouvais t'entraîner à faire plus de sport, que ça allait partir, heu, heu, j'essaierai peut-être de commencer par là, en essayant de le vocabili vocabo heu, le vocaliser de manière, heu, très personnelle en u utilisant plutôt «je», heu, plus souvent que «tu», pour ne pas justement, rejeter la la faute sur, heu, sur l'autre. Est-ce que tu penses que tu pourrais avoir, heu, cette discussion ou en tout cas, essayer de la mettre en place à un moment?
Mouais. Bien sûr. Mmh mh. Oui. Oui tout à fait, ouais, ouais, heu, j p effectivement le le fait de de de pas l'incriminer, de toute façon, il y est pour rien lui hein, heu, ça ça me paraît tout à fait, heu, logique et pertinent, hem, mais oui oui ça ça me paraît effectivement, un un bon truc à faire avec lui de, mmh, d'arriver à en reparler régulièrement. Parce que si tu veux, heu, pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai l'impression que du coup aujourd'hui on on va on fait pas de choses, heu, sportives ensemble. Alors lui c'est un très grand sportif, hein, heu, voilà c'est quelqu'un qui s'écoute pas, qui a des grosses performances et cetera, donc moi forcément, heu, j'ai jamais eu un niveau comme lui, hein, heu, honnêtement je peux pas suivre, heu, ce qu'il fait et et d'autant plus aujourd'hui, je peux absolument pas suivre ce qu'il fait, heu et mmh, si tu veux, j'ai l'impression qu'aujourd'hui il me propose plus de partir avec lui. Parce que quelque part, je suis un frein et heu et ça me touche un petit peu parce que, bah, je j'y peux rien et heu et j'aimerais bien aussi partager même même, tu vois, un tout petit bout de la randonnée avec lui après s'il veut, lui, continuer, moi je m'assois dans un coin, heu, voilà, je je regarde la nature, je fais du dessin et et il me récupère en en descendant de la montagne, par exemple. Tu vois? Mais, hem, voilà, e j'ai l'impression qu'il a du mal à comprendre et et je et d'un autre côté, en me mettant à sa place, je peux aussi comprendre son point de vue.
D'accord. Mouais. Mmh. Bien sûr. Absolument. Hem, je pense que tu as soulevé un un un point, heu, quand même assez important ici. C'est que, bah, tu, mmh, tu as trouvé un petit peu une, heu, une solution. C'est-à-dire que vous pouvez quand même faire des, hem, des activités sportives ensemble, en sachant que, heu, bah, toi tu tu es un petit peu limitée, donc maintenant, tu le sais, heu, lui, bah, est est au courant aussi et et donc vous pouvez, heu, essayer également d'en parler. Après, il y a aussi un autre truc que vous pourriez peut-être faire. Ce serait de, bah, de faire des activités qui sont plus sociales que sportives. Donc, vous, heu, retrouveriez un petit peu cette complicité, heu, parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire au même niveau. Il y aura pas d'effort physique, par exemple, si vous faites une soirée, heu, heu, jeux de société ou alors si vous allez au au cinéma ensemble et hem et je pense sincèrement que c'est quelque chose qui pourrait même, heu, resserrer les liens et hem, souvent on dit qu'il faut faire un rendez-vous amoureux, dans les couples, au moins d'1h30 par semaine. 1 fois par semaine, heu, sans aucune distraction, donc sans enfant, sans travail. Vraiment que tous les 2. Est-ce que tu penses que tu arriverais, heu, si tu lui en parles, à instaurer cette s soirée date de 1h30, heu, 1 fois par semaine?
Mmh mh. Mouais. Mouais. Mouais. OK. Oui, oui alors bon, déjà je te rassure, hein, les liens sont pas du tout distendus, hein. Tout va bien, si ce n'est ce ce petit problème sportif entre nous, donc heu, ce voilà, il y a c'est quelque part, c'est un peu du détail, hein. Hem, mais heu, oui, c'est c'est une super idée, tu vois? De de prendre du temps entre nous, surtout que, heu, heu, bah, lui a un travail qui fait qu'il est souvent éloigné de moi donc heu, c'est vrai que quand on se retrouve, heu, on déjà, on a tendance à le faire voilà on se fait souvent un resto tous les 2 ou heu, ou même des fois un petit week-end, heu, parce qu'on a passé des fois 3 mois loin, loin l'un de l'autre, heu, donc ça, c'est c'est j'ai envie de dire, c'est hyper important pour nous, heu, de de faire ça, mais c'est vrai que les périodes où il est là de manière un peu plus constante, heu, on on le fait pas forcément et et et je trouve que c'est une super idée ce que tu conseilles.
Mmh. D'accord. Mmh mh. Ah OK. Mmh OK. Bien sûr. Moui, bah écoute, je je t'en prie et un autre petit truc que je pourrais te te donner, c'est, heu heu, bah, justement, si tu as des, hem, des périodes un petit peu où vous êtes, heu, séparés, où tu es toute seule. Tu pourrais t'entraîner à à faire ce ce speech, heu, toute seule dans la dans la salle de bain devant le miroir, a afin d'être au mieux préparé lorsque ça arrive et heu, ça te fera un espèce de petit entraînement et heu, quitte à à mettre quelques phrases, heu, clés que tu veux faire vraiment, heu, transpirer, heu, pour cet échange et heu, ce qui va permettre de t'entraîner. Est-ce que ça, ça te ça te dirait d'essayer ça?
Mouais. Ouais, ouais, ouais, c'est là aussi, c'est une bonne idée, c'est vrai de d'arriver à préparer, tu vois? Pour pouvoir verbaliser, hem, quand il est là, de manière beaucoup plus, hem, heu, comment dire? Réfléchie et pas partir dans tous les sens, je pense qu'effectivement c'est c'est une très, très bonne idée et heu, voilà. Bon le le sujet, on l'aborde régulièrement parce que, malheureusement, voilà, les les les chutes de tension, heu, sont quand même assez régulières donc heu, <chuckles> le pauvre, il est obligé de de temps en temps de me ramasser mais heu, voilà c'est c'est énorme et c'est comme ça et je pense que c'est vraiment que pour un temps donc heu, voilà ça va s'améliorer aussi.
Mmh. Ouais. Mmh. Non, je suis désolé. Mmh. Bah écoute, heu, en tout cas, tu as la bonne attitude. Je te sens très positive, heu, dans ton discours, dans ton attitude et heu, je suis sûr qu'avec ces, hem, ces petits outils en main, tu as toutes les chances pour que la la situation s'améliore.
Mouais, bah écoute, merci beaucoup pour ton écoute déjà très attentive et puis pour tes conseils pertinents que je vais vraiment essayer de mettre en place.
Beh écoute, je t'en prie, c'est un plaisir de t'aider.